Talaga ba? Galing naman.
Oo, oo.
So may nagki-keep in touch naman pala kayo n ay, 'yon ang maganda, 'di ba?
Oo, oo, naman. Oo, iba-iba na din talaga 'yong pinuntahan na napuntahan namin. Kumbaga talaga mga, alam mo 'yon, mga mauunlad na din talaga. Kumbaga, alam mo 'yon, ang bilis, ang bilis ng panahon na parang. Dati nagtata-takbo lang, naglululundag, alam mo 'yon. <chuckles> Ngayon ano na, eh oo. Iba-iba itsura na, 'yong mga gano'n, di ba? <laughs>
Oo. Oo. Tama. Ngayon ibang ibang ma iba-ibang career na, 'di ba, successful na, oo, 'yon, 'di ba? Gano'n din ako, ano, tawag dito, ang mga ala-ala ko naman ng mga kasama ko no'n, mga pinsan ko.
Mm.
Kasi do'n sa Maynila no'n alam mo 'yong bahay namin kasi, laking hirap din kami, eh, 'no.
Mm.
So lahat ng magkakapatid, 'yong kapatid ng nanay ko, eh, ano sila, eh, 7 sila, eh.
Oo.